Talagang maganda po talaga na pag sumali tayo sa gantong relihiyon o sekta dapat isapuso din po natin yung aral na binibigay ng mga leader.
Hmm. mm. Tama. Mm, hindi yung bas mm, di basta yung ano lang, 'no, nasabi lang na may relihiyon ka pero hindi mo naman na-a-apply sa sarili mo kung ano yung mga salita dun dapat, di ba?
Totoo po yun. Kasi yung iba talagang may ma masabi lang po na
Mm. Mm.
taong simbahan sila, gano'n.
Oo, totoo yan. Naniniwala ako diyan nasasab hmm, pero hindi naman makita sa gawa kasi parang hindi mo nga akalain na yan, taong simbahan pala yun. <chuckles>
Lumalabas po yung ugali na m hindi maganda, eh.
Hmm. Meron pa ngang nagsasabi, no s, linggo-linggo sumisimba pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado nanghuhusga lang. <laughs>
Ay, opo, mga lalo na po yung mga marites na talagang <chuckles>
<chuckles> Oo, grabe, ehem, nakakaano talaga. Pero para sa'kin talaga dapat hindi talaga tayo makalimot sa Diyos kasi ayan din yung, ah, magandang way para umunlad din yung komunidad. Kapag halimbawa, kilala niyo talaga yung Panginoon, di ba, center si God ng pang ng ano tama, ganun lang.
Ay, totoo po yan. Kaya dapat po talaga kasama talaga sa pang-araw-araw natin na buhay ang magdasal, ah, magpasala opo, magmakom saka magpasalamat din po kasi siyempre nakaraos tayo sa buong araw.
Tama, mm. Mag makakalimot. Mm. Ang araw araw, no, at buhay at humihinga. Oo, so yun, ah, mm. Maraming salamat sa'yo, ah, mm.
Ay, opo. Ayun po. Na salamat po pala, maraming salamat din po't at ako po ay nag-enjoy sa ating pinag-usapan at maganda magandang gabi po ulit. Ingat po.
Ako din. Ingat.

May pangangailangan din po tayong espiritwal, para sa gano'n po is di hindi lang tayo nagre-rely sa ibang aspeto na katulad ng emosyonal, mentally. Kaila kailangan po talaga nama-main nababalanse na din po natin ang ibang aspeto na meron tayo, para sa gano'n naman pos
Mm. Mm. Oo, tama. Mm. Ayan. Tama. Oo.
Kung wala po tayong talagang mapag-aanuhan ng problema, meron naman pong opo, meron naman po tayong puwede po tayong magdasal.
Oo. Mm, mapagsabihan 'no? Mm. Oo, tama, kasi, ah, para sa'kin kasi, 'yung pagdadasal talagang, ah, paraan 'yan para maibsan 'yung mga problema. Kasi minsan hindi mo naman kailangan talagang sabihin sa iba't ibang tao, eh. Kasi 'di ba, normally kapag tayo may problema, lagi nating hinahanap, ah, mapapaglabasan na tao na puwede nating pagkuwentuhan. Dahil mm, hindi natin alam na 'yung pagkukuwento pala natin na 'yon, na sa halip makatulong, itsinismis pa tayo nung tao, 'di ba? Mm, kung sa halip na ikinuwento na lang natin 'yan sa Panginoon, 'di ba parang walang walang judgment, nakapaglabas ka pa ng hinanaing mo sa buhay, gano'n. Kaya malaking tulong mm.
Opo. Opo, totoo po 'yun. Totoo po. Totoo po, tsaka Tsaka ano po, ihahabol ko lang po na minsan 'di ba may mga problema po tayo na 'yung pampribado lang talaga na hindi natin puwedeng sabi pwedeng sabihin kahit kanino. Ayon sa simpleng pagdadasal po, 'yung kahit kaunting pakikipag-usap sa Panginoon, ay malaking tulong na din po para kahit papaano maibsan po ang ating problemang nararamdaman. Kasi di rin naman po lahat ng problema natin puwede nating i-share sa ibang tao. Yun nga po, kasabi-sabing
Mm? Mm? Mm, mismo. Oo. Mm. Mm. Oo. Tama. Mm, kaya ko nga. Mahirap din kasi mag-share, maganda na 'yung kay Lord mo lang talaga sinasabi kasi alam mo, wala talagang judgment. Talagang tutulungan ka niya ng palihim, <chuckles> pero ramdam mo, oo.
Ay, opo.